Dividir transporte, <laughs> tipo seja táxi, seja ônibus, transporte público, por quê? Porque eu eu fa eu sempre falava assim eu já sou velho eu então se me der vontade de ir embora eu quero poder entrar no meu carro e ir embora. Simples a
Ah.. <laughs> Hum, sem depender de outras pessoas, da vontade. Aham.
É, não é por não é por vaidade, não é por egoísmo, não é por nada. Só que assim, eu não também não não acho justo com outras pessoas ter que ence encerrar mais cedo só porque eu quero, assim como também tem vezes que eu não quero ir embora e né. <laughs> Então assim da das duas maneiras acontece. Mas como era um show que todo mundo comprou ingresso, todos juntos, éramos um grupo de 15 pessoas mais ou menos, entre amigos e amigos de amigos, alugamos uma van, né, uma carrinha, um transporte
Aham. Sim. Uau. Para ir todo mundo junto.
pra ir todo mundo junto, coisa que eu odeio fazer. Mas tudo bem, nos encontramos no local e eu conhecia todas as pessoas que estava na van menos a minha esposa. <laughs>
Uhum. Olha, hã, e daí?
É. E aí, eh, segundo ela né, ela conta que quando eu entrei na van, sendo essa pessoa que eu acabei de falar que eu sou, ela me odiou, falou nossa que garoto prepotente, que garoto chato, porque eu falo o tempo inteiro, eu não paro de falar. <laughs>
Nossa! Aham. <laughs> Que fala com todo mundo e conversa e conta história. <laughs>
E com exatamente, conto história e falo e e brinco com as pessoas, eu não preciso ter intimidade com uma pessoa pra eu brincar com ela, fazer uma piada e e enfim, nem sempre corre bem, mas é quem eu sou também, sabe. Eh, então assim, ela disse que não gostou de mim nem um pouco. E durante o show, aconteceu um fato muito engraçado que eu quebrei o dente dentro dessa van, eu cheguei no show com dente da frente, cheguei no show com dente da frente quebrado. Foi abrindo uma garrafa de vodca com o dente, nossa nem imagina.
Aham. Aham. Nossa. Nossa. <laughs>
E aí